Alam mo ba? Ah, dahil nga maraming nagpapayo sa akin na magkaroon ako ng, ah, schedule, 'no, ilista ko 'yong mga schedule na ginagawa ko kasi madalas medyo magulo 'yong, ah, routine ko, 'no? Sa pang-araw-araw, eh, gumawa ako ng schedule. Ngayon naman nang nakagawa ako, 1st day parang dahil nga bago, nasusunod ko naman siya. Tapos sumunod na araw, medyo nasusunod ko, pero pagdating ng mga sumusunod na mga araw, 'no, ah, medyo may ilang mga bagay na ako na hindi nasusundan hanggang dumating nitong, ah, mag-third week 'no, ng schedule na dapat sundin ko, eh, hindi ko na talaga nasunod, 'no? So, parang bumalik ulit ako sa dati kong mga gawi at nagkagulo-gulo yung ano, nagkagulo-gulo ulit yung pamamaraan ng, ah, pagso-sort out ko nung mga dapat kong gawin sa araw-araw. Kaya baka meron ka diyang mga tips 'no, na pwede kong, ah, masundan o mailapat sa aking sarili para kahit papaano, eh, masubaybayan ko yung aking araw-araw na gawi sa pamamagitan ng schedule na ginawa ko. Para alam mo ba 'yon, yung parang ano naman, parang kasi 'yong iba, 'di ba, ang hinihingi pa paano gumawa ng schedule though ako nakagawa na ng schedule, ang gusto ko sanang mangyari paano ko mas masusundan 'yong schedule na nagawa ko?
Ah, okey. Okey ganito, ah, sabi mo nagawa mo 'yan ng ilang araw pero pagdating ng lumagpas na ng, ah, week hindi na. Tama ba? Ayun, oo. Ok bakit ba, ano ba nangyari bakit hindi mo nasundan 'yon, nagba may nagbago ba sa oras ng trabaho mo, ano paano?
Mm. Oo. Totoo. Actually walang, wala namang nagbago pero parang nag-procrastinate ako ng umaga tapos naurong na. So halimbawa, ang ang schedule ko magigising ako ng alas-otso specially 'pag weekends 'to, ah. Alas-otso tapos 'pag nagising ako ng alas-otso kakain, magpupunas 'yon pre eh, morning routine ko, magkakape tas after nun, gagawa na dapat ng checkables, 'yong mga tse-tsekan for 2 hours. Ngayon dahil, nagmaña habit ako sa checkables, so, naurong na naman. So yung susunod na gagawin ko sana na, ah, 'pag ano pagbabasa 'no, eh ginagawa ko habang nagche-check ako, which is hindi ko rin natapos yung binabasa ko, hindi ko rin tinatapos ang checkables ko. Tas hanggang naulit naurong ng naurong tuloy yung mga ano, mga dapat gawin.
Hmm. Ano ba 'yong binabasa mo na 'yan hard copy 'yan o electronic?
Ah, electronic sa Kindle.
Ah, okey. Ano 'yon, araw-araw?
Pero sa Kindle naman siya. Ah, minsan lang kasi parang ang ini-schedule ko nga ang ini-schedule ko sa kanya ay Saturday, Sunday. So, nagbibigay ako ng dalawang oras para magbasa ng chapter, pero siyempre 'pag nagandahan ako sa flow ng story na la lumalagpas ako ng dalawang oras. Ayun din.
Hmm. 'Yon pala 'yong hobby mo, 'yong pagbabasa. Oo, ganda ng hobby mo ha. So, kaya lang hindi nagiging consistent.
Mm. Totoo.
Oo. Pero nasubukan mo na bang gumamit ng planner o kaya calendar app? Meron ka, 'di ba? Meron?
Oo, meron naman. Pero iyon nga, kahit may planner ako sa cala calendar app, alam mo 'yon, ma nagpro-procrastinate pa rin ako sa mga nakalagay doon na dapat ginagawa ko.
Mm. Tapos ano, <clears throat> may mga naka-set na reminders 'yon para sa mga oras, mga deadlines, yung mga ganon.
Hmm. Kaya nga ano eh, kaya nga ang clear sa akin na lang procrastinate ako eh, kasi halimbawa, ang schedule ang naka-alarm sa akin, eight to ten check. Tapos mag magri mag-a-alarm na, hindi pa rin ako hindi ako nag-check. So, sabi ko, "Ay sa sunod na, gagawin na." So, dadalhin ko 'yong ginawa ko habang nagbabasa kunwari. So, parang nagche-check habang nagbabasa, pero siyempre dahil hindi ako hindi ko puwedeng sabay gawin 'yon, wala rin akong natatapos sa dalawang 'yon.
Mm. <clears throat> Hmm. Hmm, mm. Pero yung trabaho mo nagagawa mo ng consistent?
Parang Mm. Oo kasi ano naman, full time naman saka ano, saka face to face naman yung trabaho ko eh, so parang no choice talaga ako kundi magawa ako ng consistent yung trabaho ko.
Ayon very good! Oo ayun. Kung ano sana 'yong naumpisahan mo no'ng nakaraan sana ano 'no mapagpatuloy, tuloy-tuloy mo 'yon. Tapos meron ka bang ginawa do'n sa listahan mo may color coding system ka ba na ginawa?
Hmm, wala parang nakalista lang talaga siya.
Ayun. Ayun, idagdag mo dun sa listahan mo dun sa may Google Calendar mo. Yung Calendar app maglagay ka ng mga ah iba't ibang kulay para sa iba't ibang category. Ayon, ito sa halimbawa color blue sa trabaho mo, kaya kung may side hustle ka ibang color naman 'yon, ganito 'yong oras, okey tapos sa mga iba pang personal errands o 'yong mga family bonding o 'yong mga sosyal na mga gawain sa kaibigan para madali mo makikita kung balance ba 'yong ano araw-araw mong gawain. Nasusubaybayan mo.
Oo. Oh, oo nga no? Parang magandang idea nga iyang nabanggit mo 'no na para masundan ko 'no pero ano kaya, ah meron ba akong puwedeng tawag dito, ah ah isingit pa no na parang mas maliban dun sa color coding eh, puwede pang ibang anyo no ng pag ah papaalala sa akin na sundan ko talaga yung schedule na ginawa ko?
Oo, 'yong ano? Yong alarm, meron ba nag-set ka ba ng gano'n?
Ako, nagseset naman ako ng alarm pero ano parang alam mo general. So, hindi siya specific na parang halimbawa sa start ng, na start ng oras lang na to' dun lang ako nag-aalarm na parang ano, "Do the task," ganun lang nakalagay.
Ayun. Ayun tapos, 'yong mga nagawa mo na chine-chekan mo 'yon? Mag maglalagay ka rin ng ano, ah, daily checklist, checklist. Okey.
Oh okey. Kasi hindi hindi ako nag-checheck eh. So mainam pala 'yon 'no na meron pala akong check nag-che-check ako do'n sa, ah ah mga nagawa at na-accomplish ko no' siguro nakakaapekto din pala 'yon 'no? Kasi parang 'pag nakita ko nga 'yong listahan ko parang wala naman ding progress. Kasi hindi naman pala ako nag-che-check. Oo nga no, maganda nga 'yon.
Mm. Mm. Tapos, oh iyon, ah, mag-che-checklist ka kung ano 'yong hindi mo nagawa at saka ano 'yong nagawa mo. Tapos rereviewhin mo 'yon every week kasi sabi mo nga nagagawa mo naman pala ng ilang araw pagdating ng a week hindi na. So, reviewhin mo 'yon every week, tignan mo kung ano ba 'yong nagawa mo, ano 'yong hindi mo nagawa tapos uulitin mo ulit kung ano 'yong ano ay ayusin mo 'yong prioritize mo para sa susunod na Linggo magawa mo ngayon konsistent 'yong pang-araw-araw mong gawain kasi nasusubaybayan mo mabuti. Okey.
Nga 'no, alam mo mainam yung nabanggit mo 'no. Pero may tanong pa ako 'no. Ah, kasi minsan, ah, pwede ko bang ibahagi sa mga members ng family ko o sa mga kakilala ko na may ganito akong ginagawa? May ga ito yung schedule ko, para kahit papaano hindi nila ako maabala kasi parang nahihiya ako baka mamaya isipin lalo na sa mga kaibigan ko. 'Pag nag-aaya sila tapos nagca-cancel ako. Siyempre 'pag nag-aya sila tas nag-cancel ako, mauurong na naman 'yong schedule ko, 'di ba? So, baka isipin nila kung ano-ano, na parang, "Wow, ang OA mo naman. Ang OA, OA mo naman. Naggaganyan-ganyan ka pa." So, okey lang ba na ibahagi ko din sa kanila 'yon? At kung paano ko masasabi sa kanila nang maayos?
Puwede! Ibahagi mo sa kanila para maging aware sila sa schedule mo. Ano, kausapin mo naman sila ng ano, 'yong magalang. Ipaliwanag mo sa kanila na ganito, kasi trabaho ko ganito. Tapos 'yong meron akong ibang ginagawang ganito. Mauunawaan naman ng family mo 'yon. Kung may ano nga sana, kung maganda nga sana kung hindi lang sa digital app na 'yong calendar mo. Maganda sana kung meron ka rin 'yong hard copy na, nache-checkan mo rin. Nandiyan sa dingding para nakikita din nila. Mm.
Wi Oo nga 'no. Mainam nga 'yon 'no, para ma-inform din sila doon sa mga ginagawa ko, 'no? At ano pa, ano pa ba ano, pa 'pag halimbawa talaga ano, hindi pa rin ako naging consistent dun sa ginagawa ko, eh, ano pa ano pa yung pinaka-last na resort na pwede kong gawin?
Ah okey, hindi consistent. Ah, siguro, ikaw na lang ang mag-ischedule sa oras ng trabaho mo. Mm, tapos, ah, ano ba yung mga nakakadistract sa'yo? Bakit kasi hindi ka nagiging consistent?
Ayun, 'yung nabanggit ko nga, cellphone tapos parang, babagal ako kumilos. Siyempre, may oras akong hinahabol, 'di ba? tapos parang out of nowhere maiisip ko, "Ay, need ko magpahinga, ano kayang gusto kong manood" ayun, pero madalas talaga 'pag ano, ang nakaka-istorbo din sa 'kin, 'pag nag-oonline games ako, kasi parang, "Oo, mamaya ko na gagawin yan, maglalaro lang ako" gano'n. <chuckles>
Hmm. Ay, oo nga 'no? Online game, nakaka-wasting time. Okey naman 'yan, kaya lang hindi dapat priority 'yung online game eh. Kailangan naman natin kasi din 'yung pag-cecellphone, lalo na yung sa pag-checheck ng mga notification, mahahalagang message, pero ilagay natin sa ano, tamang lugar. Lalo na 'yung mga online game ano? Medyo, 'yung pag-o-online game, medyo bawas-bawasan. Oo, hangga't maaari nga sana, wala na lang online game eh. Yung dapat yung oo yung buhay natin
Okey. Ah, oo. Pero kasi ano, mm pero kasi, alam mo naman babad na babad din ako sa trabaho eh. So, parang ang nakikita ko naman kasi, nagiging outlet ko yung online games para ma-enjoy ako. Kasi hindi naman ako yung tipong taong lumalabas, nakikipagkita, hindi ako active physically active sa labas. So, yung pinaka-recreational ko lang talaga, online game. So, parang 'pag tinanggal ko siya, feeling ko, mawawalan ako lalo ng enjoyment kasi sa pagbabasa kasi leisure ko lang naman siya ng maikling oras pero yung pinaka-masasabi ko talagang hobby-hobby talaga 'no, is yung pag-oonline game kasi parang nag-iinvest din ako dun, sa PC ko 'no, sa mga characters na ginagamit ko.
Hmm. Hmm, mm. Oo, online game. Ay, okey. Mm. Hmm. <clicks tongue> Bi
Kaya may schedule din talaga ako sa online game ko, pero ang pero yung schedule ko dun sa online game ko, sa dulo pa. Pero kung minsan, alam mo, nadi-distract ako kasi nga a ayun yung nasa sistema ko, di ba?
Mm, mm. Hmm. Mm. So, kasama 'yan sa routine mo, sa buhay mo, araw-araw, 'yong online game. Pero mas i-priority mo na lang 'yong, ah, trabaho, pahinga, tulog, ayan. 'Yong mga bagay na mahahalaga. Tapos puwede mo nang isingit si online game 'pag ka meron kang extrang oras na makakapagbigay sa'yo ng motivation. Oo, gano'n na lang. Oo, pero iba pa rin 'yong talagang may mas priority kang mga bagay. Hmm, second ano na lang 'yon, second priority na lang 'yong online game.
Okey. Sabagay 'no? Oo. Oh sige. Alam mo, maraming salamat kasi ano, ah, kahit papaano ano 'no, yung mga nabanggit mo ay pwede ko talagang pagnilayan at magkaroon ng ano, magkaroon ng pagtataya sa aking sarili kung, ah, ano talaga yung dapat kong i-priority saka siyempre para mas, ah, hindi ako magkaroon ng procrastination at manyana sa pag, ah, sa paggawa ko nung schedule ko. Kasi 'di ba, parang nabanggit mo nga, medyo sayang nga kasi nakagawa naman ako ng schedule, pero hindi ko naman sinusunod, 'di ba? So, parang, ah, total nando'n na ako sa part na nakagawa ako ng schedule, why not mas i-force ko pa 'yong sarili ko 'no, na ah, sundin 'yon at magkaroon pa ng ah, maayos na routine 'no, sa pang-araw-araw, 'no? Kaya alam mo, thank you kasi ngayon, may mga idea na 'ko na kung paano pa mas mapapalakas 'yong pagsubaybay ng aking pang-araw-araw na gawi 'no, para mas maging madali 'to. Salamat sa mga binigay mong mga opinyon at pananaw, 'no? Ah, ayun, pa salamat.
Mm, tama. Oo, tama, tama. Okey, walang anuman. Salamat din.